Comment tu fais pour rester authentique quand tu parles de ton travail?
Alors quand j'expose mon travail mon travail il est, hem, il est assez particulier, c'est-à-dire que je suis, heu, j'ai une chaîne YouTube, je suis créateur de contenu. Donc heu, mon travail, ça va être, heu, en grande partie, heu, en fait, heu, moi, comment je suis, heu, puisque, heu, contrairement à à certains déjà je montre pas ma tête pour des soucis, heu heu, d'anonymat et puis parce que je suis plus à l'aise comme ça, heu, aussi, hein, heu, je trouve il y a pas, heu enfin moi dans mon cas je vois pas la plus-value à montrer ma tête, hein
OK. D'accord. Vie privée, quoi?
heu, donc forcément tout va reposer sur ma voix et sur, heu, ma façon d'être.
D'accord, je vois. Hem, il y a il y a quand même des comment dire des des gens qui sont vraiment dans dans ce milieu là depuis très, très longtemps, heu, et même des gens qui sont plutôt dans dans l'entrepreneuriat, heu, qui expliquent que, heu, u une marque personnelle si on le traduit en français, heu, une marque personnelle, heu, est beaucoup plus incarnée et a et les des créateurs ou des gens qui ont une entreprise ont une croissance beaucoup plus forte, beaucoup plus vite, hem, s'ils montent leur visage parce que le la marque est incarnée par quelqu'un, par quelque chose. Est-ce que ça t'a jamais, heu, freiné ou est-ce que tu avec la l'évolution des nouvelles technologies comme, heu, l'IA, heu, tu te dis, ben je vais peut-être, heu, tu vas peut-être créer un avatar justement pour avoir cette incarnation de ta marque?
Oui. Alors c'est quelque chose que j'ai envisagé, hem, parce que, heu, ouais, les Vtubers par exemple, heu heu, sont spécialistes, heu, là-dedans, on utilise un un logiciel, heu, adéquat qui capture, heu, qui capture notre visage, heu, évidemment le logiciel, heu, plus il est performant en fait ça marche par, heu, par point, voilà, il va y avoir plein de points qui vont qui vont être captés un peu comme la motion capture en fait
Ouais. Ouais, la fameuse, ouais. Mmh.
donc voilà, hem, évidemment ça a un coût, hein, les logiciels gratuits, pas chers mais sont pas suf ,heu heu, s voilà, c'est c'est pas très, très efficace, heu, derrière ça faut avoir le matériel qui permet également de faire tourner ça, parce que c'est assez, heu, énergivore, heu, en termes de de de performance, heu, pour un ordinateur sachant que, heu, enfin moi si je prends mon cas particulier, je joue au jeu, j'enregistre en même temps, heu, s'il fallait en plus que, heu, mon or mon ordinateur, hem, fasse tourner ce genre de ce genre de logiciel
Ouais, je vois, je vois, je vois. Ouais.
je peux honnêtement il faudrait que je change de matériel, ce qui encore c'est, encore un surcoût, voilà.
Ah carrément. Carrément. Ouais, OK, OK. Est-ce qu'il y a pas quand même aussi une, heu, une notion, heu, est-ce que la caméra il faut pas des caméras un peu particulières ou de de qualité supérieure ou qui sont peut-être un coût, heu, beaucoup plus élevé qu'une caméra normale comme celles qui te servent à à faire ton activité aujourd'hui?
Alors si en en caméra il y a de tout, hein, franchement, mmh, hem, on peut, heu, on peut utiliser, heu même, maintenant on arrive à trouver des, heu, des types heu, des petites webcams, heu, de très ,très bonne, heu, très, très bonne facture qui rendent, heu, une image très, très bien, enfin de très, très bonne qualité, heu, le question prix à ce niveau-là, on peut, hem, on peut trouver de très bonnes choses pour pas cher là là à à à ce niveau-là, ça va pas être tellement le mmh, heu la question. Voilà, le PC coûte cher, après quand tu veux quand même avoir une image de qualité, il te faut un bon éclairage.
OK. Ouais, c'est le PC plutôt qui coûte cher. Mmh.
Heu, ça on y pense pas forcément. Heu, un un éclairage ça nécessite, bon, bah déjà d'investir dedans même si on en trouve des pas très cher mais ça nécessite également de la place pour pouvoir le le disposer. Tu as la méthode également de mettre des fonds verts quand on parce que c'est pareil quand tu montres ta tête, heu, on voit ce qu'il y a derrière.
Évidemment. Mmh. Bien sûr. Eh oui, eh oui, oui.
Voilà, donc, heu, il faut en général, heu, tu peux investir dans un fond vert, donc, heu, il faut encore avoir de la place, il faut le gérer enfin tout ça, c'est des choses, heu, où moi personnellement de base, hem, j'avais pas tellement envie d'aller, heu, surtout que, heu, eh ben, vu que je tenais en plus à mon anonymat, heu, pas hem, pas que je me disais, bon, je veux pas qu'on me reconnaisse dans la rue tout ça, c'était plutôt par, heu, par anticipation, me dis si jamais, hem, il y a il y a un peu de succès, heu, le succès il y a du bon comme il y a du mauvais
C'est compréhensible. Mmh. Mmh mh.
heu, j'ai pas forcément heu, de la même manière, oui, ça peut être flatteur de se faire arrêter dans la rue, tu tu te promènes avec, heu, femme et enfants et on dit: «Ah tiens, c'est toi, je te reconnais, ah j'adore ce que tu fais!». Oui, ça peut être flatteur, heu, il y a une source de fierté pour les enfants, tout ça. Mais à contrario, heu, la même rencontre où la personne va te dire, hem: «Ouais, toi, tu es nul, heu, j'aime pas ce que tu fais, tu sais pas le faire!», machin, heu, moi je peux l'encaisser c'est pas un souci, heu, ça fait partie du jeu, en revanche, si je suis avec ma femme et mes gamins, c'est hors de question ouais, c'est hors de question que ma ma femme, heu heu, entende ce son mari se faire pourrir et heu, tu imagines pour les enfants
C'est vrai. Ouais. Pas agréable, oui. Mmh. Ouais, c'est c'est compliqué, ouais. Mmh. Bien sûr, bien sûr, il pourrait y avoir une perte d'image de leur papa qui est qui est qui est assez, heu, assez forte.
c'est voilà, c'est c'est ça, donc, heu
En plus, heu, sur, heu, il y a eu pendant très longtemps, heu peut-être que c'est encore le cas un peu aujourd'hui, mais par rapport à ce genre de de d'activité, de youtubeur, heu, une image extrêmement, heu, connotée, heu, de de de fainéantise, heu, de facilité, heu, de gens qui sont un peu enfantins, parce c'est souvent lié à du jeu, heu, c'est souvent lié à à ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te freine, heu, quand tu dois en société, en soirée, en dans lors d'une réception ou quand tu accompagnes peut-être ta compagne dans le travail, heu, à une réception de son travail ou un un repas, heu, bah dire, voilà, je fais cette activité et je fais peut-être voilà, je fais du du nan d du divertissement. Est-ce que c'est pas aussi un frein, heu? Est-ce que aussi dans les yeux de ta compagne, tu as pas l'impression d'avoir quelque chose qui, heu, n'est pas du métier qu'il faudrait être comme pompier, comme médecin ou de choses comme ça?
Ouais, tout à fait, ouais. Alors, ça va sembler paradoxal mais il y a il y a il y a 2 choses qui ont évolué, heu, au fil du temps sachant que je suis joueur depuis, heu, depuis à peu près, heu, que j'ai 5 ans, donc ça va faire 40 ans, ça ça com ouais, ça va commencer à faire quelques années, voilà. Hem, et à l'époque, hem, être joueur, être un geek c'était, heu, excessivement péjoratif, heu, surtout quand tu rentrais dans dans le monde des adultes, on va dire.
Ouais. Ah oui quand même! Ah ouais. C'est sûr. Mmh mh.
Hem, il y est arrivé un changement où, heu, eh bien, on avait, heu, quelques boîtes françaises comme Ubisoft, heu heu, qui se sont montrées, heu, bah ultra performantes, qui vendaient, heu heu, qui étaient parmi, heu, le top mondial. On a eu, heu, des boîtes comme Vivendi qui ont racheté, heu, des studios, hem, qui ont qui ont contribué à l'amélioration de l'image et puis tu as eu, heu, le pivot où le jeu vidéo, heu, les chiffres des études sont tombées, étaient plus rentables annuellement que le cinéma, rapportait plus de pognon
Ouais. D'accord. Ah quand même! Ouais. Mmh.
et et là et là quand on touche au nerf de la guerre bizarrement les regards changent. Alors
Il y a il y a eu il y a eu ce changement de regard complètement ou quand même, dans la société les gens sont pas forcément au courant de ces chiffres et de l'implication de ces chiffres?
Non, non, les toute la société a ba a basculé, heu, puisque dans le même temps des chiffres sont sortis, donc, heu, grâce à à la démocratisation des smartphones, heu, voilà, heu, 54% des des Français sont joueurs. Donc dans le lot on reprend aussi bien le le gamer qui va avoir sa chaîne YouTube que le petit jeune qui passe, heu, 10 heures par jour à Fortnite, heu, que mamie qui joue à ses petits jeux en Flash sur Facebook, que la dame de 35 ans qui pendant son temps de transport, est sur Candy Crush.
OK. D'accord. Je vois, je vois. D'accord.
Et là, le regard change et j'ai eu une chance incroyable c'est qu'à un moment donné
OK.
heu, j'ai décidé d'assumer que j'étais un geek, j'étais un joueur et la première personne que j'ai rencontré, grâce à ça, c'est ma femme
Oh! OK, belle histoire, OK. Et
voilà, parce que justement elle, elle cherchait un geek
Ah! Spécifiquement?
Voilà elle elle a elle avait envie de rencontrer, heu, un geek parce qu'elle cherchait, heu, des nouveaux amis, heu, quelque chose d'un petit peu différent, de sortir des des sentiers battus, une ouverture d'esprit, tu vois.
D'accord.
Et on s'est on s'est rencontrés comme ça, et et du coup, heu, est-ce que moi je vois dans son regard que, heu, elle aimerait autre chose? Non, au contraire elle trouve ça très, très bien que que j'assume, heu, que j'assume ma passion, heu, le gros avantage, c'est que nos enfants, bah ils sont pareils enfin du moins pour le plus âgé, le plus jeune, bon, qui a 2 ans, enfin, qui va sur ses 2 ans, c'est pas encore le cas, mais voilà, le plus âgé qui a 14 ans, il est joueur depuis, comme moi, bah depuis depuis depuis ses 5 ans, donc, heu, c'est, heu non, non, le au contraire au contraire, c'est une c'est une vraie fierté et j'hésite pas à le dire, donc j'ai j'ai un travail en dehors de ça puisque pour l'instant, j'en j'en vis pas malheureusement mais, heu, je je n'hésite pas à dire voilà, heu, je suis créateur de contenu, j'ai une chaîne YouTube, je fais ci, je fais ça, pas pour, heu, pas pour la vendre, mais parce que j'assume pleinement, heu heu, les les, heu, les divers aspects de de qui je suis.
Waouh! Oui. Mmh. Tu verras oui tu verras oui. Mmh mh. D'accord. D'accord, donc authenticité au maximum, tu assumes, c'est ton rêve et tu le vis, hein, tu le vis, heu, et tu le vis en famille, ce qui est ce qui est très, très beau. Hem, est-ce que du coup, heu, ta ta compagne, tu as réussi à la convertir aux jeux vidéos où elle était, heu, déjà, heu déjà, heu, un peu quand même dans cet univers, si elle cherchait quelqu'un qui était geek?
Ouais, tout à fait, ouais. Exactement. Ouais. Alors, quand elle était jeune, elle était joueuse hein, elle était très, heu, très console parce que c'était, heu: «mieux vaut rester à la maison à jouer à la console que d'être dehors et de faire des mauvaises heu rencontres ou avoir des mauvaises fréquentations», heu, donc, du coup, ses ses parents ont acheté des consoles et elle a été très, très joueuse. Elle elle a un peu arrêté parce qu'après la vie fait que, heu, ben tu as plus forcément le temps, tu as d'autres ject objectifs, les études, elle est partie travailler à l'étranger, tout ça, il y a il y a eu plein de choses, heu, mais du coup, elle est, heu, elle est toujours contente quand, heu, eh ben, elle peut regarder une vidéo de de de ce que je peux faire, de voir nos enfants qui jouent, heu, ou même elle, heu, de remettre la de remettre les mains sur, heu, sur certains jeux, heu, par exemple il y a il y a quelques, heu, il y a 1 an ou 2 il y a il y a un nouveau jeu Harry Potter qui est sorti et ça lui a rappelé ses, heu, ses 1res heures sur les jeux Harry Potter sur PlayStation- heu, je crois que c'était PlayStation 1 ou PlayStation 2- donc il y avait le côté nostalgique, hem, donc elle elle aime autant regarder et si et remettre les mains dedans que qu'à l'époque où où elle était heu, joueuse, quand elle était plus jeune.
OK. Bien sûr. Mmh mh. Ouais. Ouais, génial! OK, d'accord, OK. Impeccable. Est-ce que, heu bon, toi, effectivement tu es dans l'authenticité complète et tu assumes et et et et et tu vis ton rêve et et c'est c'est c'est louable et c'est extraordinaire, mais, est-ce que demain, si il y avait quelqu'un qui, heu, par exemple, qui fait la même activité que toi, heu, se disait: «Eh beh! j'assume pas, j'arrive pas», heu, est-ce que qu'est comment tu le tu le conseillerais? Est-ce qu'il faudrait justement lui donner les fameux chiffres dont tu as parlé? Est-ce qu'il faudrait, heu, avoir un discours peut-être plus qui est tourné vers l'humain et vers la confiance en soi? Qu'est qu'est ce quelle serait ton ton approche?
Alors, je lui donnerai pas les chiffres parce que même si les chiffres sont sont factuels, on s'identifie pas aux chiffres. On dit: «Oui, oui, bon, c'est c c'est des données», heu, c'est pas la chose qui va convaincre, heu, pas pas quelqu'un qui qui qui veut faire ça, heu, faut aller sur l'humain et l'humain la 1re question que je lui poserai, c'est
Juste. Mmh OK.
«Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? C'est ce que tu penses, toi, au fond de ton cœur, en tant que personne, en tant que joueur ou c'est parce que tu as eu des mauvais retours? Parce qu'il y a des gens qui en parlaient? Parce que les haters ont fait leur boulot de haters?» Ça, c'est la 1re chose. Si si c'est
Ah! Mhm mh.
les haters qu'ont fait leur boulot de haters là-dessus, il y a un travail sur toi à faire pour ignorer ces gens-là. Ces gens-là, c'est un peu, je vais pas dire comme les critiques de cinéma mais hem, la, heu, la critique est aisée, heu, c'est c'est facile de critiquer, c'est facile de juger quand on fait pas.
D'accord. C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Heu, déjà la chose que je lui dirais: «Toi, tu as osé.» «Osé, heu, tu as franchi le pas, c'est-à-dire tu as créé ta chaîne. Tu as osé tourner et tu as osé publier.» Lorsqu'on publie, il faut pas oublier une chose, les gens le voient pas, mais quand on publie, c'est une sorte, heu, on a tourné on a no c'est notre bébé, tu as tourné ta vidéo, tu l'as montée, tu as créé ta ta miniature, tu as tu as fait tout ça avec amour, tu as donné le maximum que ce que tu pouvais donner. Et après tu le publies, et là tu as plus aucun contrôle sur rien.
Et c'est du travail, déjà, hein. Mmh mh. Mmh. Ouais c'est c comme un peu un saut un saut de foi, un saut dans l'inconnu.
C'est c'est c'est E exactement. Tu n'es plus maître de ta vidéo, tu n'es plus maître de ce que tu as fait. Ça va être, heu, l'algorithme, ça va être YouTube, ça va être Google, ça va être, heu, heu, les, heu, les consommateurs, qui vont prendre ça et qui vont se l'approprier et qui vont faire que, heu, ça va vivre bien, ça va mal, heu, mal vivre, heu, tu vas avoir des bons retours, tu vas avoir des mauvais retours. Tu n'as aucun contrôle dessus et en fait une fois que tu acceptes
Mmh. D'accord.
que ce que tu as fait, une fois que c'est sur, heu en ligne, tu as plus aucun contrôle dessus, les choses en général vont beaucoup mieux. Donc j ça ça serait, d'expliquer un petit peu tout tout ce phénomène là, pour rassurer la personne, lui dire: «Tu as fait le plus dur», et les gens, tu trouveras forcément, avec le temps- donc il faut être extrêmement résilient- tu trouveras forcément avec le temps, des gens qui vont avoir la même vision que toi et qui vont s'agglomérer à toi. Ça sera peut-être abonné par abonné. Oui tu auras peut-être pas 300 abonnés par jour. Voilà ça sera peut-être comme on dit, heu, à la force du poignet, abonné par abonné. Mais ça sera d'autant plus méritant.
Ouais. D'accord. Ça peut, ouais, mmh mh. Oui, c'est ça, une valeur qui est peut-être, heu, bien supérieure à suivre, heu, quelque chose qui est, heu, heu, d'actualité. Ouais d'actualité et avoir, heu, 100 000 abonnés mais, heu, dans 3 semaines après il fait plus que 1000 vues par exemple, ouais. Heu, d'accord. C'est, heu écoute, c'était absolument, heu, passionnant et extrêmement intéressant, merci infiniment d'avoir partagé ton ton ton activité et l'authenticité qui qui va avec.
Oui. C'est ça les chiffres, heu oui. C'est ça. Eh ben vraiment merci à toi parce que tu as su, heu, poser, heu, les questions pertinentes. Tu as su plonger, heu, dans dans des choses qui sont jamais mis, heu, jamais mis à la lumière dans ce domaine là et je pense que ça pourra ça pourra aider, heu, bon nombre.